Ah, okay, alles klar. Ähm, möchtest du noch weitere <laughs> noch weitere Beispiele nennen, äh, wo etwas so vielleicht passiert ist, vielleicht nicht nur mit deinem Partner, sondern auch im öffentlichen Leben vielleicht?
Hm, im öffentlichen Leben hört man mir eigentlich meistens zu, äh, aber meine Mutter hat auch so 'ne Angewohnheit, nicht zuzuhören.
Aha. Dir zuzuhören oder dir nicht zuzuhören?
Mir nicht zuzuhören. <chuckles>
Oh, die eigene Mutter. <chuckles> Oh. Na, Menschen sind verschieden, kann man dazu vielleicht nur sagen.
Ja. <laughs> <gasps> Die die, äh die die habe ich manchmal, da gucke ich die ich rede über irgendetwas und dann antwortet die mir über 'n ganz anderes Thema. Und dann gucke ich die an, ist das so, hörst mir überhaupt zu?
<laughs> Ja, da kann man dann schon den die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass das Gegenüber nicht zuhört und natürlich kann das dann auch unhöflich, äh, und desinteressiert rüberkommen.
Das kommt nicht nur so rüber, die hat totale Desinteresse.
Mhm. <laughs> Ja.
Und hat auch keine Scheu, es zu zeigen.
<laughs> Okay, na ja, vielleicht viel vielleicht könnte es ja noch andere, äh, Erklärungen geben, ähm also, das Alter der Mutter kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht, äh vielleicht mangelnde Erinnerungsfähigkeit oder solche Dinge. Vielleicht ist ach so, <chuckles> na dann.
<laughs> Ne, so alt ist die nicht. Ne, ne, so alt wie die die macht das dann einfach mit Absicht. Dann hört die einfach nicht zu, weil es sie nicht nie interessiert. Das interessiert sie nicht einfach. Die die ist einfach so. Interessiert mich nicht, höre ich nicht zu. Egal in welcher Art und Lebensphase.
Oh. <laughs> Ah was, m mit mit mit mit Absicht auch noch. <chuckles> Hm, erzähl gern mehr.
Ja, ja. Ja, ne, dann ist das wirklich so ne, so: „Mama, hast du mir gerade zugehört?“ „Mhm.“ Ich sage so: „Was habe ich denn gesagt?“ „Ja, ja, das und das.", sage so: „Das war vor 5 Minuten.“
Mhm. Ah, okay. Ja, also, es gibt, äh, sicherlich bei einigen bei einigen Menschen dreht sich das Leben eher um sich selbst und, äh, andere Menschen sind eben eher gute Zuhör Hörer. Da spielen wahrscheinlich auch einfach persönliche Unterschiede mit hinein, oder?
Hm, also, wenn es um mich geht wenn es um mich persönlich geht, da hört die zu wie so 'n Fuchs, ne?
Mhm. Mhm.
Wenn ich aber irgendetwas erzähle von Freunden oder Partnern oder so, ne, dann hört die nicht mehr zu. Desi d e Desinteresse.
Okay. Al